Ma guarda allora, mhmm, innanzitutto quello che io faccio è sicuramente introdurre all'altra persona il fatto che, ehm, mi piacerebbe o comunque avrei bisogno di, mhmm, intavolare una una conversazione e parlare di, ehm, una situazione che che può avermi dato fastidio. Ehm, quindi sicuramente diciamo mettere anche l'altra persona a conoscenza del fatto che, ehm, il motivo per cui, ehm, stiamo parlando di una certa cosa è perché, insomma, mi ha dato fastidio, non mi ha fatto sentire bene, insomma, c'è stato un problema nel nel nostro rapporto. Ehm, e poi diciamo dipende un po' dalla situazione secondo me, però comunque, ehm, diciamo io tendenzialmente preferisco una cosa che che preferisco fare è parlare a voce, ehm, quindi o in diciamo mhmm, presenza o anche al telefono, quindi cerco di evitare, ehm, discussioni di questo tipo, comunque conversazioni di questo tipo via messaggio, perché secondo me, diciamo è un po' fraintendibile, magari si sì, si rischia anche di magari, cioè, mhmm, il tono non si capisce, si rischia un po' di fraintendersi a vicenda e magari interpretare negativamente un qualcosa che, mhmm, voleva essere anche solo magari un chiarimento, un <sucks teeth>
Mh, fastidio, okay. Mh-mh. Certo. Okay. In presenza. Mh-mh. Assolutamen Eh, sì, mh. Non si capisc brava. Mh. Magari non ha nulla di negativo. Assolutamente, okay okay, quindi cerchi cerchi il dialogo, insomma, cerchi il dialogo e cerchi di far capire che appunto quel tipo di a atteggiamento può crearti del disagio, ma senza, mhmm, attaccare insomma, immagino, no, quindi è una cosa tranquilla per per evitare appunto che si ripetano determinate situazioni, in cui magari ti senti, appunto, a disagio e, mhmm, no non è bello, no, trovarsi trovarsi in queste situazioni. Okay, sì, direi che mi hai dato degli ottimi degli ottimi spunti, degli ottimi consigli, quindi ti volevo ringraziare molto per per il tempo che mi hai dedicato e per le idee che hai condiviso con me. Quindi, grazie mille e a presto.
Quindi sì, questo questo assolutamente. Esatto. Sì, assolutamente. Esatto, esatto.

No, allora, guarda, ti premetto innanzitutto che, ehm, diciamo, questa parte della della mia famiglia è molto, ehm, <smacks lips> molto attaccata, no, nel senso c'è un un grande legame, un grande coinvolgimento in generale tra, appunto, tutti i membri della famiglia. Cioè, per dirti, ehm, diciamo, vivono tutti proprio nel nella stessa via, no, quindi sono costantemente in contatto, ehm, io, ehm, diciamo, mhmm, non non sono così tanto, ehm, espansiva con la mia famiglia esatto, quindi, diciamo che, ehm, è una cosa che, ehm, mhmm, diciamo mi mi fa piacere se se capita. Perché, allora, questa parte della mia famiglia vive, in realtà, lontano da me, io, ehm, vivo da un'altra parte e anche questa mia zia di cui ti parlo, ehm, vive nel nel mio stesso paese, ehm, però, comunque, appunto, fa parte di questa di questa area della famiglia, e e sono tutti molto molto espansivi, molto, ehm, l mhmm, molto presenti esatto, esatto, esattamente. È una cosa che, diciamo, mhmm, ehm, può essere piacevole una volta ogni tanto. Chiaramente, quotidianamente, poi io, appunto, sono tutto il contrario, quindi è un po' fastidioso, no, ehm
Okay. Mh-mh. Sì. Ah! Ah, ecco. Ho capito. <chuckles> Predisposta, <laughs> okay. Mh. Sì. Okay. Mh-mh. Molto presenti, fin troppo mettiamola cos <chuckles> Eh. Sì, sì. E quindi come fai per per gestire uhm, uhm, la questa zia, ma in generale le persone anzi, parliamo prima dell'ambito familiare. Come fai a gestire le persone all'interno della famiglia quando ti rendi conto che, effettivamente, stanno superando, anche se in buona fede, ehm, i limite, no, quindi stanno cercando di invadere un po' troppo la tua vita?